Berarti beda-beda ya kalau lagi semangat tuh ada lagu tertentu terus kayak lagi sedih lagu tertentu gitu, nah ini kalau olahraga nih biasanya lagu apa yang diputer? Biasanya kan biar lebih semangat ya kalau bisa lari gitu kan bergeraknya jadi lebih kayak, uh, kayak mungkin kayak jadi lebih semangat, buat larinya jadi lebih kenceng gitu.
Betul betul, Kak. Oh kalau lagu olahraga lebih lagu ke Korea-Korea gitu sih Kak biasanya. Iya jadi, kan kalau Korea-Korea itu kayak vibes-nya kayak ada joget-jogetnya gitu kan <chuckles> jadi aku merasa semangatnya gitu, sama sih kayak lagu kalau lagi berkegiatan di rumah gitu sama kayak lagu-lagu Korea juga bisa gitu kayak, entah lagunya BLACKPINK atau lagunya, ya pokoknya semacam itulah yang, yang rame gitu pokoknya yang jedag-jedug gitu <laughs> itu aku suka.
Mmm. <laughs> Iya iya. Mhm. <chuckles> Tapi punya punya playlist nggak? Kayak misal di Spotify gitu ada, playlist nggak? Kayak lagu-lagu apa sih yang biasanya didengerin? Terus apakah playlist-nya itu disendiriin atau misalkan kayak, lagu galau gitu lagu sedih oh iya berarti kayak dipisah-pisah gitu ya?
Suka. Oh, ada ada lagu jadi aku ada ada iya bener Kak, benar dipisah-pisah jadi aku ada lag ada playlist yang, eee, khusus, 1 tuh khusus untuk campuran gitu jadi campuran tuh misalkan kayak aku, lagi di dalam perjalanan. Jadi itu ada, lagu-lagu sedih terus lagu-lagu yang nah iya random nah itu ada Kak sampai, 300-an tuh ada lagunya.
Mmm. Random random gitu ya biar nggak bosen ya. Wah, agak kaget ya agak kaget sampai 300, mhm.
Banyak banget ya <laughs> terus lagu yang untuk khusus anak aku juga ada. <chuckles> Terus sama lagu, iya bener bener disiapin.
Mmm, iya emang udah disiapin ya karena kan, kadang-kadang kalau dengerin lagu biasanya kan di dalam mobil gitu biasanya lagunya yang khusus mereka biar, nggak bosen nggak nangis gitu ya.
Iya betul, kalau misalnya lagi bosen atau nangis nah itu, cocok banget tuh aku nyalain terus dia jadi semangat, jadi ikut nyanyi gitu terus ada juga tuh lagu-lagu galau Indonesia btw. <laughs>
Mmm, mhm. Mmm, gitu. <laughs> Jadi kayak emang udah disiapin ya lagu-lagu yang, sesuai gitu nah tapi dulu misalkan lagi kuliah gitu, ada nggak sih kayak, eee, ngedengerin lagu bareng-bareng temen atau mungkin malah, eee, ngedengerin lagu buat ngedance atau, eee, bergoyang gitu ya kan kadang, eee, dulu kalau zaman dulu kan kayak masih, eee, media sosial kayak masih jarang ya, atau kalau sekarang kan sukanya yang TikTok aplikasi TikTok, Instagram pada bikin reels, atau mungkin video gitu ada nggak dulu waktu kuliah yang lagu diputar bareng teman-teman?
Mhm, betul.

Nah, tapi biasanya kalau, eee, akhir-akhir ini, yang didengerin selain lagu Korea nih, sama lagu Bernadya tadi, ada nggak sih kayak lagu yang bikin semangat dari Indonesia, gitu? Terus kayak atau mungkin musisinya itu tuh, sebenarnya enggak terlalu terkenal, tapi jadi tahu, atau mungkin, eee, ada kisah yang bikin menyentuh, akhirnya mau ikut dengerin gitu, yang viral gitu. Ada nggak, Kak?
Eee, kalau viral sih enggak, cuma lagu zaman, eee, lagu Indonesia yang aku suka tuh, kayak d d zaman dulu gitu loh, Kak, kayak lagu Sherina, itu. Vierra Vierra juga itu iya, itu
Mmm, malah sering ngedengerin zaman dulu, ya. Itu berarti liriknya udah hafal gitu, jadi ketika lagunya diputar, kayak jadi ikut nyanyi?
Iya, benar. Iya, benar. Itu aku ini sih, jadi nostalgia sama zaman-zaman SD itu, sama teman-teman zaman kita belum punya HP kayak sekarang, itu kan suka dengar lagu bareng-bareng tuh. Nah, itu sih lagu-lagu Vierra, Sherina, itu aku suka.
Nah. Nan Tapi kalau ada nggak lagu yang kayak diputar tuh, kayak bikin malu-malu? Kayak malah, kan tadi Kakak cerita ya, udah punya anak juga gitu, jadi kayak kembali ke masa muda gitu, waktu belum punya anak. Terus kayak ketika muter lagu itu, kayak ngerasa masih sendiri, terus kayak lagi diromantisin, mungkin suaminya yang sekarang gitu. Ada nggak?
Ya, itu lagu Vierra itu. Soalnya kan, eee eee, kebetulan memang, eee, sama ini sih, Kak, lagu Luicy Juicy itu.
Oke. Oh iya, itu berarti lagu kenangan, ya?
Nah, itu juga karena kita suka karena suami aku kan suka lagu-lagu, eee, Indonesia, ya. Jadi aku nyambung sama dia kalau ngebahas lagu itu, gitu sih, Kak.
Wah, makasih banyak ya, udah di, eee, ceritain tentang musik apa aja yang sering diputar belakangan ini. Sampai jumpa, ya. Terima kasih.
Iya, iya, Kak, sama-sama ya, Kak, iya.